Haklısın. Yani, gün içinde, eee, insanlar bunları görüyor, bunlarla yaşıyor. Peki, böyle mesela <chuckles> mutlaka evlerde tartışmalar, eee, çıkabilir. Belli, hani, sabırsız durumlar yaşanabilir. Eee, ne gi yani, nasıl çıkt teknolojinin de verdiği etkiyle, hatta teknoloji yüzünden, hani, onun zü eee, "Ben benden çok vakit geçirmektense benimle vakit geçirmektense, işte, ona çok odaklanıyorsun. Benimle vakit geçirmiyorsun." diyen eşler ya da çocuklarla ebeveynler arasındaki tartışmalar var mı sence? Nasıl etkileniyor insanlar? Böyle bir somut örnek verebilir misin aklında? Se senin ailende olur, çevrende görmüş olabilirsin, iş yerinde olur, bir hikâye duymuş olabilirsin. Var mı aklında öyle?
Hı hı. Elbette. Hı hı. Kesinlikle öyle. Hı hı. Tabii ki. Hı hı. Hı hı. O o kadar çok hikâye var ki. Mesela bunun ilk örneği bu tabletler. Mesela ilk yaygınlaştığında, hani, kuzenim mesela eşinden boşandı. Bu, evet. Yani, çünkü, eee, ben de gördüm mesela. Bu dediğim yaklaşık bir 10-12 sene önce. Daha bu kadar, hani, sosyal medya yakın değil, hani, bu kadar keşfetme bağımlılığı yok. Eee, evet, hani, eee, dikkat ettim mesela onun evine gittiğimde, ziyaret ettiğimde, eee, tableti aldı mesela evlendiği, hani, adam. Bütün gün mesela kaydırdı. Bir şey soruyorsun, böyle, hani, kısa cevaplar. Eee, sonra tabii eşim şey, eee, eşim bu durumu fark etti. Hani, "Biz de böyle olmayız." dedi. O zaman daha sevgiliydik. Eee, sonra mesela baktım ki birkaç sene sonra mesela boşandılar. Eee, onun dışında mesela e eski
A, neden? <chuckles> Hı hı. Değil mi? İlginçmiş. Evet. Evet. Oyun bağımlılığı olabiliyor. Birçok eşlerin boşanma sebebi bir tarafın aşırı oyun bağımlılığı olabiliyor. Sen ne düşünüyorsun bu oyun bağımlılığı konusunda? Yetişkinlerde de var. Çünkü, hani, ergenliğini, çocukluğunu o bağımlılıkla geçirdiği için aile, hani, "Nasıl olsa teknolojik bir aletle uğraşıyor." diye <chuckles> göğsünü kapatmış ya da işte odasında usluca oturuyor, bizi yormuyor gibi, eee, yetişmiş biri sonra yetişkin olup evlendiğinde yine aynı bağımlılıkta devam edebiliyor. Sen ne düşünüyorsun bu konuda, yetişkinlerdeki bağımlılıklar konusunda?
Oyun, evet, haber. Kesinlikle. Hı hı. Tabii ki. Evet, evet. Katılıyorum. Hı hı. B bun hı hı. Bununla ilgili iki örneğim var. Biri mesela kız kardeşim ve eşi, eee, bir de mesela eski k apartmanda oturduğum mesela komşum ve 3'üncü olarak da bir 3'üncü örnek daha vereyim. Gene en yakın arkadaşlarımdan biri. 3 zıt örnek. Mesela kız kardeşim e oyuncu, eşi de e oyuncu. Dolayısıyla akşam aslında bunların hobisi. E, dolayısıyla mesela işlerini yapıp, sohbet edip, iletişim paylaştıktan sonra, hani, 2-3 saat belki gece yarılarına kadar oynuyorlar. Ama aslında ikisi de keyif alıyor.
Evet. Anladım. Evet. Evet.